بالضبط، هو أنتِ زي ما أنتِ قُلتِ كده هُم ال ه هُم الاتنين مش فاهمين بعض أصلًا، يعني هُم الاتنين فاهمين بعض غلط، يعني إن هي أختِك اللي محتاجة الاهتمام، هي لمّا اتجوزت في دماغها إن عايزة كُلّ حاجة تفضَل زي ما هي، اهتمام بقى أيوه هو الفكرة اللي زاد عليها اهتمام جديد وزيادة من الزوج طبعًا ومن ال الأولاد بعدين، تمام، وفي نَفْس الوقت ال الأهل برضه نَفْس الاهتمام ونَفْس كُلّ حاجة. ف وبالنسبة لأختِك بقى التانية فاك يعني هي كانت فاكرة إن هي لمّا تتجوز خلاص، هي مش محتاجة الكلام ده منها، بس هي فعلًا محتاجة الكلام ده منها. فحصَل الخلاف من هنا بقى، فالاتنين بقوا مش فاهمين بعض وب يعني ال الأخت اللي محتاجة الاهتمام مش لاقية اهتمام، بالضبط.
أعتقد أعتقد آه. بالضبط. بالضبط آه. إمم. آه، فخلاف ورا خلاف بقى بالضبط آه، فأنا أنا حتى باحاول يعني أنا حاولت مرّة أوصّل وجهة نظر كُلّ واحدة للتانية.
آآ
أقول لها: "بُصي، أنتِ طُول الوقت بتحبي تتكلمي وكده وأنتِ عارفة إن شخصية أختي التانية، آآ مش يعني مش مش اجتماعية زيِّك ومش و و وما لهاش حتى صحاب ويمْكِن كانت بتديكِ الحاجة اللي أنتِ محتاجاها عشان ما كانش في حد في حياتِك، فدي حاجة كويسة منّها. فما دام هي رِجعت تاني لشخصيتها اقبلي شخصيتها زي ما هي، أنتِ عارفة إن هي كده، يعني هي مش بتعمل معاكِ ده، آآ حاجة شخصية مثلًا عشان متضايقة منِك، لأ، هي بتعمل معايا أنا كده وبتعمل مع أصحابها ممكن تشوفهم ب زمايلها كده، هي ما بتحبش تتكلم كتير، هي مش مخصصاكِ أنتِ بالذات إنها ما تتكلمش معاكِ."
آآ آه.
مثلًا معاكِ تقولي: "لأ بس هي كانت كذا، طَب هي إيه اللي غيّرها؟" أقول لها: "طَب ماشي لو هي كانت كذا دي حاجة كويسة" أنا باحاول أصلّح، "دي حاجة كويسة إنها كانت بتقدّم لك حاجة وكانت بتعمل حاجة عشان مهتمية بيكِ ومش عايزاكِ تبقي زعلانة إن ما فيش مثلًا أختِك جنبِك، معاكِ على طُول أو كده. دلوقتي هي حسِّت إن هي مش محتاجة ده أو مش عايزة ده أو مش قادرة تقدّم ده، ما فيش مشكلة، ما ت ما ت ما تضغطيش عليها إنها تعمل ده بالعافية، لإن ما حدش هيهتم بحد بالعافية."
أ بالضبط آه، يعني فبالتالي طبعًا هي مش متفهمة إمم. فهي فعلًا مش متفهمة ده ومتضايقة.
وأرُوح للتانية أقول لها أيوة بالضبط، أنا عندي أنا شايفة آه، أنا شايفة إن المشكلة الأكبر عند الأخت الكبيرة، إن هي طُول الوقت بتطُلب اهتمام بالعافية.
آآ